Evet, yani kültürden kültüre işte aslında her şey değişip şekillendiği gibi bu kişisel alan mahremiyet algısı da çok değişiyor. Mesela Avrupa'da birçok spor salonlarında kabin sistemi yok. Yani duş almadığı sürece giyinme odası kabini gibi bir sistem mi olmayabiliyor. Herkes çünkü dolabının önünde işte beraberce giyiniyor. Ama bir yandan da mahremiyetin daha önemli olduğu ülkelerde, tabii ki böyle bölme bölme, giyinme bölmeleri, <chuckles> duş alma bölmeleri daha bu sağlanabiliyor yani kesinlikle. Bu da kültürel bir şey. Peki bu yani bu zamana kadar aslında hobinin senin hayatında ne kadar yer tuttuğu aşikâr çok fazla şey denemişsin ama bu denediklerinin, eee, tamamı neredeyse aslında işte bir dışarıda ş takımla, ekiple yapılabilecek sporlar. Bir pandemi yaşandı biliyorsun ki işte birçok insan evde kalmak durumunda kaldı uzun bir süreçte. Bu süreçte bu hobilerini yapamamak seni başka bir şeye yönlendirdi mi? Nasıl geçti o süreç senin için?
Ha ha evet. Evet evet. Evet evet. <giggles> Değil mi? Evet. Hı hı. Evet evet. Evet. <giggles> Aaa tam olarak emeklilik hayatı gibi geçti aslında o süreç benim için. Eee, evde bir anda kendimi maket gemi yaparken buldum, eee
Hı hı. Hı hı. Harika, yeni bir hobi.
Eee, e çok fazla geliştiremedim hani. İ iki ikinci gemiden sonra daha da büyütmek gerekiyordu işleri ve artık şey böyle hani evin içindeki ya toz talaştan dolayı dedim ki daha biraz daha hani az kirleten bir hobiye ihtiyacım var galiba.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Puzzle mesela gibi değil mi? Yapboz şeklinde.
Yani. Evet, Lego Lego yapmaya başladım o süreçte mesela. Sonra böyle tuval boyalar alıp kendime işte resim yapmaya başladım. Sonra 2-3 resim ortaya çıkarttıktan sonra baktım ki, Bertuğ yeteneğin yokmuş bunun ge i bunun için gerçekten de Lego'ya mı dönsen oldum. <chuckles> Sonra iş
Hı hı. Süper. Hı. Peki önemli olan senin keyif alman değil mi orada? Yani sonucun güzel olması önemli mi senin için? Yeteneğin yok. Olsun, sen keyif aldığın sürece o yapılamaz mı?